ああ、でもそんなに、なかったかな。うん、あ、でも何も言われなかっただけで、「ああ、こんなもの内緒で買ってきてる」なんて思われていたのかもしれないですけど。うんうん、うん。
そこまでは。 うん。 <chuckles> ああああ。ま、でも、じゃあそこは、もし隠してたのがわかっていても、ま、ある程度はこう目をつぶっていてくれたっていうところがあるん、かね。
うんうん。 うんうん。 はい。いや、あったと思うんですけど、なんか後で「知ってたよ」みたいな感じで言われることもあったので。なんかすごい、その時にも言わないで「なんか嫌な人だな」とか思ったので。<laughs>
うん。 あ。ああ、うん。 <laughs> あ、じあ、ずっと今までね、その、うす何かわかった時に言ってくれてれば、もう少しね、うん、ちょっとこうさっぱりする感じはするかもしれないですけど。
うん、うんうん。うん。 <chuckles> そう。あ、そうなんですよ。ネチネチしたそういう感じも嫌だったので。<chuckles>
<laughs> ね。
「ほんとは知ってるんだよ」みたいな、そういったものもなんか、怖いと言いますか。うん、なんか自分が隠して隠してたって言いますか、こう言われてないので「わかってないのかな」と思ってても、全部知られてたとか思うと、恐ろしくなってしまって。<chuckles>
うん。 うんうんうんうん。<chuckles> うん。 うんうん。ああ、そうです。 うーん、そうですね。そういうことがあるとちょっと後から後からこうちょっとじじ時間が経ってから、あ、なんかすごい、ちょっと自分のプライバシーを、ね、ちょっとし、あいされたとちょっと思ってしまいますよね。ああ、なるほ
うん。 うん。 うん。 うん。 うん、ちょっと侵害されたとか思ったりして。<chuckles> うん。なので、うん。もう黙っているんだったら、ずっと黙っててほしかったんですけど。<laughs>
あ、でも確かに。そこで何も言われなければ、あのプライバシーをこう侵害するっていうことにも、ならないと言えばならないですよね。
うーん、うんうん。 うーん、あ。知らないので。<chuckles> うん。うーん。
ええ、お互いにね、知らなければ、まあ、まあいいかみたいな。
そうなんですよ。知らぬが仏だったのに、知ってしまったがために「ええ、そんな。そんな」みたいな。後でショックね、時差でお起きるので。<chuckles>
うん。 ねえ。 ちょこう <laughs> そうですね。じゃあ、今のご家族の中では、じゃ、こうプライバシーが守られていなくって、こう衝突したりとか、誤解が起きるとかっていうことはあんまりなさそうですね。
うんうん。 うん、うん。